जी, तो एक और प्रश्न मेरा रहेगा, वो ये है कि अभी तक आपने क्या-क्या कोशिशें की हैं, जैसे आपने कहा कि परिवार वालों से नहीं बन रही है, तो उसके लिए आपने क्या-क्या किया? आप उनसे मिले या पुराने गिले-शिकवे दूर करने की कोशिश की? क्या आपने दोस्तों के साथ ये काम करने की कोशिश की? जैसे आपने कहा कि भाभी से शायद कुछ तनाव है, तो क्या आपने उनसे बैठकर बात करने की कोशिश की? भाई को शामिल किया थोड़ा? इस पे प्रकाश डालिए।
अ, मैं कुछ दिन पहले मैं अपने भाभी को कॉल किया क्योंकि वो कोई दूसरे शहर में रहती हैं, कॉल किया तो जैसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल को मेरे काट दिया, तो मैंने फिर दो ये 1 या 2 दिन के बाद फिर कॉल किया, तो मैंने न उनको बोला, "भाभी मुझसे आ मुझे आपसे बात करनी है, <smacks lips> भैया उधर हैं क्या पूछा?" उन्होंने बोला "नहीं, आपके भाई तो बाहर गए हैं काम पर। ठीक है, भाभी मुझे आपसे ही बातचीत करनी है। हाँ, बोलो क्या बात," वो थोड़ा रूडली बात किए, "क्या बोलो क्या बात की है" अ, मैंने बोला "भाभी देखिए मुझे अगर मुझसे कुछ गलती होगी है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए अ, अगर हो सके तो जो भी हुआ है उसको भूल जाइए" मगर शायद उन्होंने मुझको माफ़ नहीं किया क्योंकि उसके बाद फिर से वो कॉल बैक नहीं किया मेरे को। आप क्या बता सकते हैं कि मैं कैसे उन्हें मनाऊँ?
ठीक है। जी। जी।